Mamma che brutto. Sì, ho capito. Ma sai che è vero?
Mamma mia, che incubo. Quello che si usava anni fa, che passavano il rullo. Madò!
Ma sai che noi avevamo la carta da parati? Hai ragione tu. N quando nella casa di quando eravam bambine. Mamma, che brutta che era, poi si scollava. <chuckles> Orrenda, orrenda.
La carta da parati, eh, sì, sì, anni fa si usava. <chuckles> No, vabbè, sì, prima o poi. Ma infatti, io quando ho dovuto sistemar la casa dei miei, ho dovuto fare delle s tirar via di tutto, qualsiasi cosa per
Eh, ma sì, anche a casa di mia nonna. Casa di mia nonna, mi ricordo ma poi di quelle proprio de degli anni ancora pri anni '60, cioè, robe delle mamma mia, non ha non le hanno mai tolte. Mh. No, no bruttissime, bruttissime. Senti ma
Sì. Sì. Mh. Eh, sì. Sì, sì, sì. è una fatica tremenda, perché mettono strati su strati e non ti va via p assolutamente più.
Comunque, adesso fanno delle carte da parati meravigliose, meravigliose. Eh, ma fanno quelle meravigliose con, proprio, anche un disegno, no, che ne so, la giungla; ma ma belle, belle, belle, ti assicuro. Però una parete piccola, forse
No, io c'ho l'incubo della carta da parati. C'ho l'incubo, c'ho l'incubo. Che non ho <clears throat> no, non le ho viste quelle che mi dici tu, però mi mi mi mi mi mi mi mi no, no so vuole. <lip trill> La sala di che colore ce l'hai adesso? Sempre bianca?
Non ti piace. No, no preferisci tinta unita. Ma sempre bianco e sempre bianco. Però, ho un mobile verdissimo e l' altro l'altro mobile, vabbè, mhmm, di legno. Sì, sì.
Mh. Mh. Bene, fa contrasto. Eh, fa contrasto. No, io la sala adesso ce l'ho panna e, ehm, ho una parete, quella davanti al divano bianco, almeno quello dà luce, perché la sera non è luminosissima, nel pomeriggio c'è poca luce, però è rosso pompeiano che i realtà è un po' scuro come rosso; e ci devono rifare anche la parte beige, perché c'è un calorifero da sistemare, la rifaccio beige. Ma vedi, qua ci fanno i muri gratis, hai capito, eh, eh, sì, ne perché è l'ultimo piano, ha
Mh-mh. Mh. Uh, bello. Bello. Mh. Okay. Ah, che bello. E come ma ah, perché ci sono stati dei lavo eh, hanno fatto dei danni.
eh, ha problemi il tetto, ogni tanto perde qualcosa e tutti i muri li facciamo così. Cioè, basta aspettare, ce li fa c c mamma mia.
Ah! Okay. <chuckles> Ma, quest'idea di cam di riparare il tetto non gli è ancora venuta?
No, no, c'è, è previsto nel ehm, nei prossimi lavori e costerà un mondo.

Ah, beh.
U verde, verde, proprio
Ma era un verde abbastanza chiaro, ma a un certo punto mi sembrava ospedale, ho detto: "No, anche l'ospeda" no, non era proprio ospedale, però ho detto: "Vabbè, ospedale in cucina" non va.
Ah, era? Perché adesso cosa hai fatto? Ah, okay, verde chiaro. Okay. Uhm, s <chuckles> okay, quindi sei passata al bianco.
No, son tornata giallino chiaro. <chuckles> No, le ap ce la faccio No, è più forte di me.
No. <laughs> <laughs> Vabbè, il giallino chiaro con l'arancione sta bene.
Sì, è giallino chiaro.
Ma poi, scusa, uhm, sai perché cioè, si usa l'arancione, il giallo, il rosso in cucina?
Sono energizzanti.